Quello, sai, è un po' triste così, però poi il fatto che finisca bene, almeno un happy ending ci sta.
Eh, è vero. Certo. Sì, sì, ma infatti, ecco, di questo tipo vanno benissimo, però ci sono magari dei film che sono proprio pesanti dall'inizio alla fine proprio che ca ti eh, sì, sì l'ho sentito, insomma, ho capito in generale il tema, quindi sì, effettivamente. Eh, sì. Sì, sì no, ma poi infatti, cioè io non metto in dubbio che anche questi film super pesanti siano magari importantissimi, trattano temi fondamentali, però devi avere cioè, devi guardarlo in un momento preciso, che dà sì, sì, è esatto, però, insomma, tendenzialmente io amo l'umorismo cioè, a me me piacciono proprio i film comici, però di un umorismo particolare, tipo quello di Tarantino.
Pesanti dall'inizio alla fine. Vabbè, tipo "Sette anime", <chuckles> non lo so se l'hai visto. Eh, mamma mia è pesante, però è bello, eh, è bello. Ti Erto. Vabbè, stare nel mood giusto anche, diciamo così. È ve Ti Ti vabbè, per perciò ti dico anche Adam Sandler. Vabbè, Tarantino, posso dire, ehm, mi credi, non mi piacciono i film di Tarantino, proprio l' ambientazione.
Mh-mh. Ah! Mannaggia, penso sia la prima cosa che non abbiamo in comune. Io, super fan. Mi piacciono un bo
È vero, però Per esempio, Djang Django è di Tarantino? Django.
Ah. Sì, sì.
Eh, vedi? Io amo Leonardo Di Caprio, è l'unico film che non sopporto è Django perché è proprio l'ambientazione non non non non la reggo, capito?
Mh-mh. Mh, okay. Mhmm, boh, a me piace tantissimo invece perché lui è a parte che vabbè, è tutto splatter, è tutto, ehm, sangue dappertutto, ma, vabbè, è super caricaturale, vabbè però, mhmm, mi piace proprio l'ironia. A me piace, tipo di Django ti tipo di Django mi mhmm, cioè la cosa che secondo me lui fa, è proprio che accosta crudeltà perché Django è crudissimo, ci sono scene in cui un uomo viene mangiato dai cani, cioè, ma proprio crude, crude, brutte.
Mh-mh. Sì. Sì, sì questo sì. Proprio l'ambientazione antica, non lo so, capito, quell'ammie sì, ti piace? Okay. I no vabbè, io non l'ho mai visto. Ah, okay. No, ma io non l'ho mai visto però, capito? Cioè, non non mi attira proprio.
Ehm, okay, allora non ti spoilero troppo, però è crudissimo, cioè palla comunque della schiavitù, di queste cose, ma fa spaccare dal ridere, cioè è splatter, è nudo
Mh. Okay. Okay. Ah, okay. Quindi ironizza su, diciamo